Ako siyempre, ah, kapag alam ko naman na tumutulong siya sa'kin, ah, papasalamatan ko talaga bakit hindi. Ah, 'yung to the point na 'pag kailangan din niya ko talagang mararamdaman niya ako, gano'n ako magpakita ng pasasalamat din, eh. Na parang ibinabalik ko kung ano 'yung naibigay niya sa'kin gano'n, 'di ba? Kasi naniniwala ako na oo, kung pag tinulungan ka tulungan mo rin kasi, <chuckles> hindi puwedeng one way lang 'yan 'di ba? Mm.
Mm. Sobra pa kung pupuwede 'no. higit, eh. Hmm. Totoo 'yan, totoo 'yan, kumbaga kamutin ko likod mo. Kumutin mo 'yong likod ko 'di ba gano'n 'yon, eh, 'di ba, hindi ko abot 'yung likod ko, eh. 'Di ba?
Mm, kamutin din kita. <laughs> Mm. Oo, gano'n, ano lang parang para balanse lang din na hindi Mm, mismo.
Oh, basic principle 'yan. Basic principle ng tao. Kasi naalala ko 'yan merong 'yang ano, eh, ah.
Mm. Mm.
Kumbaga sa mga simpleng paraan 'no puwede man nating ipakita 'no. 'Yong magpasalamat sa mga tao 'no, alam mo ka lu limbawa nangangailangan ka ng pera pambayad sa sa, isang utang mo 'no, kuryente gano'n. Actually hindi naman 'yong pera 'yong.
Mm. Mm. Kuryente. Oo, gano'n. Oo.
Inutang mo ro'n hindi naman yung pera yung pinahiram niya. Alam mo 'yun 'yung a inalalayan ka niya. Para mad ma ma ma mawala 'yung problema mo 'yung alalanin sa isip. 'Yun 'yung inalis niya, eh.
Tama. Mismo. Mm, sat Oo, tama 'yan.
Hindi naman 'yung literal na pera, eh, oo, pera 'yung ginamit pero, ang inalis niya run 'yung agam-agam mo. 'Yung worry mo na mapuputulan ka.
Mm. Hindi 'yun ano. Mm, tama naman nga, naniniwala ako diyan.
'Di ba yu 'yung 'yung 'yung. 'Yu 'yun 'yung 'yu 'yung ano, 'yun 'yung essence 'yung pagpapahiram sa'yo ng pera. Pera mababalik mo, eh. Oo, sabihin na, "Sige, sasahod naman ako sa isang araw babalik," Sige babalik mo 'yong pera, pero 'yong effort, ng pagtulong sa'yo, maibabalik mo ba?
Tama, kasi nabawasan 'yung dalahin mo, 'no? Oo. Mm. Siyempre.
Naibalik mo ba dahil binigay mo na 'yong pera? Hindi, eh.
Kaya nga.

Mm.
Yung pera nabalik. Pero yung effort, yung yung willingness na tinulungan ka, tulungan kita, alisin ko yung problema mo, alisin ko yang iniisip mo.
Mm.
'Di ba yun 'yon? Yun yung yun yung tinulong niya sa 'yo. Hindi yung, ah, pisikal na pera lang. Hindi yun.
Oo. Mm. Oo, talagang pagtulong. Iba kasi pag sinabing tulong na tulong lang pinansiyal, sa tulong din ng, ah, alam mo yun mentalidad din. Kasi syempre, yung pagtulong mo kayang yan, napakalaking impact yan sa ano ng tao. Na is ako, ako, maru utang na loob na lang ganon, di ba?
Hmm. Mhm. Mhm. Taong tama. Na utang na loob yun, oo. Pero kung totoong kaibigan ka, gaya ko
Sarap kaya pag may ganun. Mm.
may mga naging kaibigan ako na alam ko marami akong nahiram na pera. Marami silang binigay sa pero ni minsan hindi nila ako sinumbat, kahit pabiro.
Oo. Oo. Mm. Ay, oo, maganda yang ganyan mga klase ng kaibigan. Oo, dapat lang ganyan. Kasi bakit naman kayo magiging magkaibigan kung pag may naibigay sayo is aanuhin, di ba, babauyin or isusumbat? Para saan? Hindi pagtulong yun. Ay, grabe.
Di nila kinekwenta yun. Hindi nak hmm. Mhm. Mhm. Oo, nagagalit pa nga, eh, pagka inuungkat ko, eh. <laughs> "Ayan ka na naman, oh. Ayan ka na naman." Oo, oh, ini change topic agad sila. "Shh." 'Di ba yun, iniiba nila yun. Ayaw nila yung gano'ng usapan pagdating sa pera. Eto, naalala ko, mai-share ko, no. Yung isang kaibigan nga namin nung college, yumaman sila, eh. Ang tatay nila dating welder lang na, alam mo, ordinary welder.
Oo. <chuckles> Oo, maganda yun. Ayaw ano, ayaw pabayad ganon. <laughs> Oo. Mm. Mm. Oo. Ah, okey. Mm, pero malaki sahod ng welder, ah.
Dat ngayon dati hindi, eh. Namamasukan, nagwi-welding. May naging kliyente attorney, nagpagawa sa bahay nila ganto. Nagustuhan yung project. Ganda.
Oo, oo sabagay. Mm.

Tam parang ano, ah, tumulong ng walang hinihinging kapalit 'di ba?
'Di ba. Papalit 'yun 'yon, 'yun 'yon. Tsaka 'yon nga kumbaga ikaw ba kung may pagkakataon ka ba na, mas pipiliin mo bang gumamit ng salita o gawa para magpasalamat? Ano 'yong mas
Mm. Mm. Ako talaga, ah, depende sa sitwasyon kung 'yan ay
Hmm.
tipong emosyonal na natulungan niya 'ko ng emosyonal. Siyempre sa salita ko 'yan dadaanin. Pero kung halimbawa sa financial naman siyempre sa gawa, gagawa talaga ako ng way para maibalik ko yung tulong na naibigay niya ng sobra pa. Na ipapakita ko talaga sa kaniya na thankful ako kasi nandiyan siya na tinutulungan ako. Hindi lang financial, kundi yun nga tinanggal niya yung problema sa isipan ko. Oo ganun. 'Di ba. <laughs>
Hmm. Mm. Mm. Yung suporta oo yun. 'yon. <laughs> Natandaan mo, oo yun yu yun yung hindi pinakamaganda ruon, eh 'no?
Mm. Yun talaga the best. Ikaw ba sa'yo ba ano yung, ah, gagawin mo oo pipiliin mo sa dalawa? Gumamit ng salita or gawa?
Hindi. Pipiliin. Ako, sak sa 'kin ano eh. hanggang ngayon pina-practice ko talaga 'yang gawa, eh. Hindi man ako masalitang tao.
Mm. Ay okey. Mm.
'No, ah, mas ano ako, 'yong gesture ko na lang yung magsasabi sa 'yo kung gaano ako kasala nagpapasalamat.
Mm.
Hindi ko na kailangan magsabi na salamat araw-araw. Hindi na. Pakikita ko na lang sa'yo.
Ah, oo.
Kung gaano ka-thankful 'no, lahat ng, ah, pabor.
Mm. Tama naman nga. Maganda din parang 'di ba sabi nga, ah, yung mas maganda daw talagang nakikita mo sa kilos kaysa salita.
Mhm. Mhm. Action speaks 'di ba sabi nga, louder than words. So pakita mo nalang, pakita mo nalang kung ano yung kaya mo ibigay.
Mm. Oo. <laughs> Tama. Mm.
Ah, madali man sabihin na papasalamat ka, eh, 'di ba pero 'yong action mo hindi naman parang kabaligtaran iyon. Useless din 'di ba. So kahit 'di ka naghihiwa, ah, okey lang basta't nakikita mo naman, eh, 'di ba in gesture. Kahit halimbawa kayo ayan si det si nanay mo mga magulang mo, kapatid mo nagkaroon kayo ng, ah, hindi pagkakaunawaan oo. Kahit hindi ka magsabi ng "sorry nay, sorry po" pakita mo na lang 'no paghain mo ng pagkain, timpla mo ng kape, ng gatas, kung ano man 'no. Yun na, 'yon na 'yon, mm. Magsasabi na sa kaniya na, ah, humihingi ka na na, na gusto mo na mapag-ayos
Mm. Mismo. Mm. Oo tama naman nga. Mm. 'Di pagkakaunawaan. Mm. Mm. Hmm. Mm. Tsaka 'di ba. Mm. Hmm, mm. Oo.
tamo sa ganung paraan.

Hello po! Mm. Magan magandang gabi din sa'yo! Ah, kamusta ka?
Hello! Good evening, magandang gabi! Ito, busog. <laughs> O, ikaw, kumain ka na ba?
Wow! Kumain na. Hindi pa ako kumakain, eh. Ah, kanina kasi nag-meryenda.
Diet? Mm, Diet, malamang!
Mm. <laughs> Nakapag-meryenda kanina. Oh.
May mine-maintain? May mine-maintain ba?
Wala, ano ime-maintain natin dito? <laughs> Kahit naman ano, i stay ba ng stay ng stay lang sa 50 ano ko, eh, wala naman nangyayari, kaya maintain pa ba tawag do'n? Kahit naman kumain ng mada hindi! Kahit kahit kumain ng madami Kahit kumain kumain ng dami, oo gano'n pa din. Parang mabilis metabolism?
<laughs> Malay malay ko lang? Malay mo. Malay mo. Oo, yan nga mine-maintain, mine-maintain mo yung ano kung ano mayro'n ka ngayon. Gano'n pa rin? Hmm. Ah, suwerte mo, suwerte mo. Anyway sige, um
Mm. Mm.
Ano lang, eh, mayro'n na sana akong i
Oo.
I parang hihingin ko lang yung ano mo, yung thoughts mo 'no, yung insights o opinyon mo?
Opinyon ko gano'n? Ay sige, gusto ko yan. Gusto ko yan mga tinatanong ako, eh. <laughs>
Kasi ano, eh, lately mayro'n tao
Mm.
ah feeling ko, hindi talaga siya dapat, alam mo 'yon? Hindi siya deserve tulungan, eh.
Mm. Ah, okey! Bakit?
Kasi napaka-ungrateful, 'no? Kumbaga
Ay oo, madaming ganyan.

'Di ba? <laughs> Eh, pero si ikaw, sa tingin mo? Um, ano ang, ah
Pasalamat sa buo ng magandang relasyon sa mga tao sa paligid mo.
Hmm.
Mm.
'Di ba? Papasalamat eb as in talagang buong puso.
Mm. Hmm wow.
Ah. Buong pusong pasasalamat.
Thankful ka talaga, ganun.
Huwag huwag yu huwag yung yung huwag yung parang, "Eh, thank you salamat." Hmm. Parang pilit ka pa nagpasalamat, eh, 'no? Alam mo yung sincere na tao, 'no? 'Pag nagpasalamat sa 'yo, grabe.
Mm. Mm. Mm, totoo. Kulang na lang, um, anuhin ka, 'no, sambahin ka. <chuckles>
'No, parang ako, ganon ako siguro. Hmm, ako hanggang ngayon kahit sa kapatid ko, ah, ah, da dahil nakara dahil sa kanya, nakarating ako sa abroad. Tupad pi pangarap namin, mga anak ko napag-aral ko, bahay at lupa, dahil sa kanya kumbaga. Hindi ako tumitigil kahit, ah, alam kong matagal na nangyari, pero hanggang ngayon nasa isip at puso ko pa rin, tinatanaw ko pa rin 'yon.
Mm. Wow, tinulungan ka. Mm. Ang galing naman. Mm. Mm.
'Di ba, gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi naman yun pera ang itinulong sa 'yo. Yung yung hmm.
Ang ano diyan oo. Yung pagtulong talaga na naalis yung isipin mo, oo mag ah
Oo.
Apakaganda ng sinabi mong yan, hmm. Tumatak yan sa u ah, isip ko ngayon yung sinabi mong yan kasi yun nga. Totoo naman nga na hindi porket tinulungan ka gamit ang pera is pera talaga yung nakatulong kundi yung, ah, nawala talaga yung isipin mo, yun yung ano talaga, eh, na mapakaganda, ang ganda ng sinabi mo.
At naging instrumento siya, 'di ba? Mhm. Oo. Hmm. Kasi iba sasabihin, "Magkano pinahiram ko sa'yo?" "Makasalita ka ito, oh, eto, oh, 10,000, oh, eto 20,000, oh, wala na wala na akong utang sa'y" Hindi, hindi do'n huminto 'yon, eh.
Mm. Mm. Mm.